Oh, oke oke oke. Menurut Kakak apakah pembayaran digital itu mempengaruhi budaya belanja di orang Indonesia sendiri?
Sudah mempengaruhi banget, sih, Kak. Lah, bahkan, eee, QRIS, kan, itu, kan terbuat dari Indonesia, kan. Maksudnya Iya, made in Indonesia itu QRIS. Bahkan sekarang lagi mau mendunia. Mau ke Jepang sampai ke Thailand, deh, kalau gak salah QRIS-nya.
Mhm. Oh, iya, ya. Mmm. Oh, ternyata itu asalnya dari Indonesia, ya?
Mhm. Ya, itu asalnya dari Indonesia.
Mmm, mhm mhm. Menurut Kakak sendiri pengalaman paling unik buat pakai digital di warung, pasar, atau tempat tradisional itu ada enggak?
Pengalaman unik, mmm, mungkin kayak ini kali, ya. Aku mau beli gorengan. Jadi gorengan di dekat rumahku ada beberapa dia yang belum bisa pakai QRIS
Mhm. <chuckles> <chuckles> Beli gorengan pakai QRIS?
Iya, plis banget, deh, Kak. Aku, <chuckles> aku males banget ngambil uang tunai. <chuckles> Jadi, kayak serba apa-apa QRIS QRIS QRIS gitu, kan. Terus habis itu, di gorengan deket rumah aku enggak bisa pakai QRIS terus aku bilang, "Bang, mau beli gorengan tapi nggak ada QRIS, bisa pakai Dana enggak?" Aku bilang gitu, "Oh bisa Neng." Gitu. Eee, akhirnya pakai Dana, gitu.
<laughs> Heeh heeh. <chuckles> Oh, bisa, ya. Ot wah, ternyata orang-orang sekarang itu sudah cukup canggih juga, ya, untuk memakai pembayaran digital meskipun jualan gorengan atau dagangan-dagangan kecil, gitu.
Iya. Iya beruntung banget. Iya beruntung banget. Jadi mempermudah aku untuk jajan yang kecil-kecil. <chuckles>
Oh, ya ya ya. Oke, deh kalau begitu, Kak. Terima kasih untuk berbagi pengalaman untuk menggunakan pembayaran digital ini.